Como você usa a internet pra aprender sem se perder?
Olha, com bastante atenção, viu. Porque no no mundo atual, <chuckles> hoje em dia, é bem difícil a gente manter o foco com tantos aplicativos, com tantas notificações que eh, acontecem, né. Exato, muitas abas e tudo isso é uma forma de distração. O que eu acho mais engraçado é que comigo aconteceu de uma, eh, forma bem natural, sabe, a introdução da internet, no no meu jeito de de aprender, de estudar, ou até de ter informações de de de outras fontes, né, de outras coisas. Eh, eu me recordo que antigamente, né, não há muito tempo atrás, há alguns anos, eh pra fazer uma pesquisa ou um trabalho, a gente precisava recorrer à biblioteca, né, anotar tudo no papel, apresentar um trabalho de um outro jeito. E hoje em dia sou dessa época.
Ah, com certeza, fora as abas né. Também que tem. <chuckles> Aham. Hã, sim. Hã. Uhum. É, sim. Ah, você é dessa época então, quando você era estudante você ia na biblioteca copiava a mão, essas coi
Exatamente, copiava a mão e e e a cheguei a fazer caligrafia também, né. Porque hoje em dia a gente digita tudo, mas antes era necessário ter uma letra bonita e e enfim. Essa evolução foi bacana, eh, é com e a introdução também da da tecnologia e da internet, eh fo aconteceu de forma bem natural comigo. Eh, então, hoje em dia, eu já utilizo pra praticamente tudo. Eu não sei se eu consigo ficar aqui em casa sem internet, por exemplo, porque
<chuckles> Sim. É. Tá. Hã. Hã. Certo, pra aprender alguma coisa no analógico seria difícil pra você, assim.
Isso, seria difícil. Hoje em dia me daria muito mais trabalho, eh, me deslocar até um local, por exemplo, uma biblioteca pra pra eh, colher uma informação. E eu o os tempos são outros, né. As pessoas elas não têm mais é é é essa é disponibilidade toda. E comigo acontece a mesma coisa, eh, nos últimos anos, eh, eu comecei a aprender uma língua nova. Eh, antes de de morar fora, eu só falava o português. Então, 1 ano antes de vir pra cá, eu iniciei o os estudos de idioma, né, de de inglês no Brasil, eh, mais, eh, foi aquele primeiro ano introdutório, que a gente aprende algumas palavras, algumas expressões, mas não chega a ser uma comunicação completa, né. Uma fluência.
Sim. É. Ah tá. Hum. Ah. Certo. Certo. Mas aí você já começou utilizando a internet ou aplicativos? Como que foi o primeiro contato aí com
Isso. Esse primeiro contato ele foi em um curso, né, tem em em em dentro de sala de aula, mas com auxílio de aplicativos, o próprio curso tinha um aplicativo, eh, aonde a gente podia fazer prática, os exercícios, até a correção já não era mais no caderno. <chuckles> A gente já recebia, né, a nossa correção também por email. É mais <smacks lips> eh, após essa mudança, né, essa minha mi minha vinda pra fora, foi quando eu comecei a intensificar, eh, o os meus estudos e utilizar a internet como ferramenta pra aprender mesmo.
Tá. Ah. Certo. Ah. Ah legal, então você saiu ali, era uma sala de aula assim real, mas toda a parte de correção de tarefa e até as tarefas pra fazer tudo no online, mas hoje você tá 100% online, você não tá indo em nenhuma escola física?
Uhum. Isso. Eh, hoje em dia é, hoje em dia não mais, logo quando eu me mudei, eu também eh, e e e iniciei o o o os ensinos, né, em um em um curso físico com alunos, professor. Até porque esse contato, eh, pra troca e aprendizado é muito bacana também, né, não tem como substituir muito.
É. Uhum. Ah, pra contato também, né? Já que você tá num país novo. <chuckles>
Isso. Exatamente, fazer, eh, novos contatos, novas amizades, conhecer mesmo pessoas e que estejam passando, eh por, eh pelo por pelo mesmo momento que você, né, de aprendizado naquelo naquela situação. Então é bem bacana. Mas a exato, e mas após, eh, esse período inicial, os estudos, eles hoje em dia são to todos feitos pela internet.
É. Sim. Hum. É, com certeza. Hum. Ah.
Eh, uti sabia utilizando o YouTube, eh, que é ótimo, uma ferramenta que tem tantas, eh, videoaulas bacanas e que a gente tem como direcionar pra aquela dificuldade que a gente tá tendo. Eh, utilizando outros aplicativos como o Duolingo, eh, e outros similares que ajudam a aumentar o vocabulário. Eh
Uhum. Tá. Sim, si
E também, eh, eu utilizo a internet, hoje em dia até com aplicativos como, por exemplo, o ChatGPT. Eu me inicio não é é é bacana porque eu inicio uma chamada com ele e falo assim: "Olha ChatGPT, a partir de agora a gente vai falar em inglês, e o meu foco é esse e aquele, e me ajude". <laughs> E acontece. E
Ah. <laughs> Certo. Ah, tá. E o então ele você mantém conversas com o ChatGPT pra treinar seu inglês?
Exato. E Exato. Isso, eh, há pouquíssimos meses, eh eh, foi liberado nessa função de conversação também no no no no plano free, porque eu não pago o o o premium dele. E a eu tenho utilizado porque, além de ser uma ferramenta que tem conhecimento, tem a inteligência artificial ali por trás, eh, tem uma pronúncia, eh, tem uma didática, então eu tenho utilizado todas as ferramentas, sabe, que eu acho assim na internet, <laughs> de tudo um pouco pra praticar. É.
Ah. Sim. Hum. Sim, de tudo. <laughs> YouTube, Duolingo, ChatGPT, tudo que vier. E como como que você avalia, por exemplo, no YouTube, o que que é um uma informação boa? Tem canais de pessoas que ensinam, né, que são professores, como que você filtra, ali, o que que é melhor, e o que que não é tão bom assim?
Exato. Uhum. Exato. Uhum. Exato. Então, eu vou muito pelas referências, eh, do do de realmente da da da página, eh, os comentários embaixo, eh, tem algum eu costumo seguir alguns institutos de de ensino, de ensino superior, por exemplo, então, eh, o já são páginas verificadas, então são professores que fazem mini aulas. Mas, é, existe muita gente que não é verificada no nesse sentido, né, não são famosos os números, mas que desenvolvem conteúdos maravilhosos. Às vezes, uma dica, uma técnica para aprender algo de um jeito diferente, e que é é bom sempre estar atento, né, a a a essas informações também.
Ah, os comentários? Tá. Ah. Entendi. Legal. Uhum. É verdade. Uhum. Sim. E tem gente que tem só aprende de uma forma e, às vezes, tenta uma forma nova e não aprende. Por exemplo, tem gente que para fixar o conteúdo, precisa escrever à mão, principalmente quem foi alf não que foi, todo mundo é alfabetizado à mão, mas quem teve essa experiência que você contou de ir à biblioteca, que estudou muito com caderno. Para você, como é que é? Você usa essa coisa também? Você é um dos que precisa escrever ou digitar já te ajuda?
Uhum. Uhum. Exato. Uhum, uhum. Uhum. Exato. Exato. Exato. Não. Preciso, eu preciso. Eu tenho o meu caderno de notas e que, independente de ter o bloco de notas na minha frente também, algumas coisas vão para o caderno, até porque é bom a gente ter também aquele o o o físico, eh, porque vai que em algum momento, por exemplo, a internet caiu, aí, "ai meu Deus, aquela informação eu só tenho na nuvem", não, a gente precisa, eh, ter os pés no chão e ter algumas informações também ali, eh, para gente a a qualquer momento, né, que não depende só da da da internet. Eh, mas, eu um foi legal você tocar nesse ponto porque, eh, eu ainda, eh, re replico muitas coisas que eu fazia na infância pra memorizar e pra pra estudar, até hoje na vida adulta, na na escola, porque eu me lembro que a gen eu tinha, tipo, semana de prova, então naquela semana inteira iam ter provas, e eu, eh, antes, né, de de de chegar na escola, todos os dias anterior começava estudava, estudava e eu tinha o hábito de meio que, eh, dar aula pra mim mesmo? Não tinha ninguém na sala de aula, na na dentro do quarto, mas aí, eu, tipo, eu lendo, eu estava tentando aprender, mas aí eu simulava como se eu estivesse explicando aquilo. <laughs> Exa e exato. E hoje em dia, né, com o ensino de línguas, muitos em muitos momentos eu não to não tenho alguém pra conversar ou alguém pra compartilhar alguma coisa, eu ainda faço essas simulações como se eu estivesse realmente conversando com alguém, sabe? E aí, isso me ajuda a fixar, eh, algumas expressões e tal, e é bom. Eh, mas a a internet é indispensável hoje em dia, eu acho, pra isso.
Hum. <chuckles> Tá. Aham. <chuckles> Sim. Ah. <laughs> Da escola, né. Uhum. Sim. Ah, que legal. sim. <laughs> Tá. Entendi. Você tá explic você é o professor, você se transforma no professor. Aham. Ah, entendi. Sim. E você f esse ess você comec você já usou tem hoje uns aplicativos que você meio que contrata um professor online só pra conversar com você, enfim. Você acha que o ChatGPT substitui isso? Eh, essa essa função da conversação?
Uhum. Hum, não. Hoje em dia Então, hoje em dia ainda não, eu acho que ele pode fazer porque, eh, ainda está em evolução, né, e estão estão desenvolvendo, eh, essa ferramenta, mas eu já tive a oportunidade e fiz algumas aulas com professores online mesmo, com vídeo chamadas, e eu acho super bacana, porque e ele consegue ne ne nesses tipos de de encontros, de meetings, de cla de classe, eh, o professor ele direciona bem pra aquela dificuldade que a pessoa está tendo, sabe, então é é. Não consegue. É uma sensibilidade diferente, a sensibilidade humana mesmo, né, de de de você perceber, às vezes, eh, uma pronúncia errada ou, às vezes, alguma, eh eh, interjeição que poderia ser está sendo colocada, né, na posição errada. E aí ele, eh, os professores eles sempre dão essas dicas, e é maravilhoso. Eh, e s É uma ferramenta que eu super indico, pra qualquer pessoa que quer aprender.
Uhum. Aham. Sim. Uhum. Aham. Ah, sim. Isso aí a inteligência artificial, ainda não tá <chuckles> Ah. Ah, sim. Sim. Então você faz uso de várias ferramentas e coisas diversas, assim, no geral, não não se fixa em uma, você vai
Sim. Não. Faço. É. Eu gosto de utilizar a o os APPs, a a internet, até mesmo as experiências do dia a dia, por estar morando fora, eh eh, aqui quando eu tenho oportunidade também de ir no mercado, se eu puder, é trocar umas 2, 3 palavras com outra pessoa já é uma experiência de conversa que eu tive. Eh, pra entrevistas de de trabalho também foi uma um um um dos pontos que eu estudei bastante recentemente, eh, pra porque é um momento que já é estressante, né, você participar de uma entrevista de emprego, eh, falar sobre as suas experiências, sobre suas projeções, já é difícil na nossa língua nativa. Eh, e pra gente fazer isso com uma língua nova, eu precisei de uma preparação extra, mesmo já falando o inglês. É. Fiz várias simulações, fiz vária estudei muito, preparei, eh eh, roteiro pra pra gente realmente ter segurança naquilo que fala, né, no Exato.
Hã. Hum. Tá. Uhum. Sim. Sim, sim. Ah, com certeza, sim. Aham. É, ter o vocabulário certo, né, às vezes você quer falar uma coisa e foge a palavra, então
Exatamente. E aí, eh, foi muito, eh, bacana e com certeza eu utilizei a internet como ferramenta principal, assim, no no pra conseguir.
Uhum. E você quando você comentou isso que é legal de treinar a própria entrevista de emprego e tal, quan então foi uma coisa bem específica que você fez num período. Você costuma separar o seu estudo assim? Por exemplo, por coisas que têm relação com a vida prática? Por exemplo, ah, como, eh, falar com alguém num banco, como falar com alguém num supermercado, como falar com médico, né, em em inglês.
Uhum. Sim. Sim. Sim, totalmente. Agora, um pouco menos, mas logo no início, com a insegurança ainda da língua nova, eu não saía de casa, independente do compromisso, sem preparar o meu roteiro, sabe. <chuckles> Tipo: "não, olha, eu vou lá, se acontecer essa situação, eu vou responder isso, se acontecer aquela, eu vou responder aquilo". Porque é é na a vida real é isso, né, a gente precisa se preparar e muitos são muitos imprevistos. Eh, e aí eu sempre fiz isso. Eh, e até hoje em dia, se eu tiver precisar de uma conversa mais séria, por exemplo, hoje, eu faço terapia e é em inglês, então às vezes quando é algum tema ou algum assunto que eu não tenho muito domínio, existem muitas palavras que eu ainda não conheço, eu faço esse estudo, essa pesquisa antes, pra chegar lá e, eh, me expressar melhor, né, não não deixar aquele assunto. É, eu faço, porque já está incluída no meu plano, aí eu falo: "aí vou ter que aproveitar". <laughs> Aí, faço. <laughs>
Uhum. <chuckles> Ah. <laughs> É. Sim. Olha! Hã. Ah. Nossa, terapia em inglês? E e e <chuckles> Não, mas é ótimo! Porque, eh eh, na terapia você tem que falar de uma forma fluida e não tem muito acho que é um é muito bom pra você praticar, né, o seu o seu inglês. Não tem um tema, né, não tem é sua vida.
<laughs> Uhum. Sim. É bom e e Exato. É falar sobre a vida, como está se sentindo, eh, falar sobre algum um algum episódio que se passou, contar algum ep e É é interessante. E isso tudo ajuda a deixar mais natural a língua na na cabeça, né. Eh, o meu mais novo desafio é que que que eu quer vou me lançar agora em 2026, vai ser iniciar o holandês, né. Porque agora, já falei o inglês pois é. Mas eu quero porque, morando aqui, é muito importante pra gente acompanhar as notícias, às vezes até interagir, sabe? Eu sinto que eles eles todos são bilíngues, falam inglês muito bem, mas, eh, eles não se aproximam tanto quando ele perce percebem que a comunic a comunicação é limitada pelo só pelo inglês, sabe. Então eu acho que
Hum. Realmente. Tem, sim. Hã. Nossa, que coragem. <laughs> Ah, sim. Com certeza. Sim. Uhum. Ah. É, mas é interessante, né, já que você mora no país, pelo menos um básico, e tem o interesse pela língua, já vale, né?
É. Isso, exatamente. E aí eu vou vou vou vou tentar, e com certeza vou utilizar a internet, e as ferramentas todas pra <chuckles> me ajudarem nesse novo desafio.
Ah, que bom. Eu acho que você já tem, assim, pelo menos a receita de bolo, né, de como aprender uma língua, porque você deve ter feito isso muito bem, já que está fazendo até terapia, entrevista, em inglês. Parece que deu certo! <laughs>
Hum. A É. Ai, pois é. <clicks tongue> É t sempre melhorando, sempre tendo oportunidade de melhoria. <laughs>
Sim, sempre melhorando. Olha, eu gostei muito desse papo. Muito obrigada por falar aí como que você utilizou a internet pra aprender as línguas, muito interessante.
Eu que agradeço. O prazer foi todo meu, até mais.
Até mais.